Ja, ja, ich f ich f finde, das ist auch so dann so dieses, ja, dass man so mehr Autorität zeigt, dass m damit das Produkt so besser aussieht, weil das ist dann halt irgendwie unglaubhaft teilweise, dass jemand solche Sachen halt macht innerhalb von 1 Jahr. Und ja, ich bin sch wie du auch sagst, so damit jemand jemand sich nicht schlecht fühlt. Ich bin schon immer jemand gewesen, der schlecht mit, ähm, so Komplimenten umgehen konnte. Ich habe mich dann auch immer so versucht so: „Ne, ne, das ist nur Zufall“, oder, ähm: „Das kannst du bestimmt auch sehr gut“, und so. Ich war noch nie sehr gut mit Komplimenten.
Ah, mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm, verstehe. Du darfst dir auf jeden Fall sagen, dass du, ähm, deinen Erfolg für sich sprechen lassen darfst, auch wenn du noch gar nicht lange dabei bist. Ich verstehe absolut diesen Gedanken, den du hast, zu sagen oder den Leuten zu vermitteln, ja, du machst das jetzt schon länger, damit das auch alles seriöser wirkt. Absolut verständlich. Vielleicht ist es auch gar nicht so verwerflich, solange du jetzt nicht anfängst, äh, große Geschichten, äh, falsch aufzubauen. Aber so an sich geht's ja auch eigentlich niemanden was an, wie lange du was gelernt hast. Das muss ja auch keiner wissen. Da darf ja deine Kunst absolut für sich sprechen, und du bist ja anscheinend gut, und du darfst dir das gönnen, dich darüber auch zu freuen und stolz auf dich zu sein, weil anscheinend hast du 'n großes Talent, und das darfst du auch akzeptieren. Ähm, das ist ganz, ganz wichtig, dass du, ja, dich selber nicht versuchst, irgendwo nach hinten zu stellen, damit's irgendwie angenehmer in alle Seiten funktioniert. Du darfst ja auf jeden Fall dir den Raum nehmen, dich zu entfalten und stolz auf dich zu sein und deine Kreativität da auszuprobieren und freien Lauf zu lassen. Definitiv. Und was ich dir so als Tipp geben kann, damit man dieses Gefühl so 'n bisschen mehr greifbarer macht: Sammle doch einfach mal Fakten, zum Beispiel, dass du dir eine Übersicht erstellst mit: wie viel hast du schon verkauft, in welcher Zeit und wann hast du positives Feedback bekommen. Und klar, negatives Feedback gibt's immer, grade im künstlerischen Bereich. Das ist gar nicht wegzudenken, das erfährt jeder Künstler. Aber das könnte auf jeden Fall so 'n Tipp sein, dass du dir versuchst, die Fakten zusammenzusammeln. Und darauf immer wenn du zweifelst, kannst du dann noch mal zurückblicken oder das auf 'n Zettel schreiben oder, keine Ahnung, im Computer in 'ne PDF oder so. Und dann kannst du das immer wieder aufrufen und dir vor Augen führen in solchen Momenten.
Ja. Mhm. Ja. Mhm.